طبعًا دي تضحية كبيرة، وهي يمكن الأمهات والسيدات بي بيضحوا أكتر كتير على فكرة في ال في الحياة، آآ، عشان دورهم العظيم اللي هو الو ك ك كأمهات. وأنتِ أطفالِك صغيّرين، أكيد محتاجين رعاية فعلًا. زوجِك برضُك، آآ، يعني أنتِ قد إيه برضه بتقدّري زوجِك وبتقدّري مجهوده، وبتقولي هو زيي برضُك، ما هو بيتعب ويبقى محتاج راحة وكده، هو بيحاول على قدْر استطاعته، ولكن ما بي ما بيقدرش. فأنتِ ي على فعل على فعل، أنتِ زوجة زوجة وفيّة، ويعني حتى مش محملة اللي حواليكِ الهَم اللي أنتِ اللي أنتِ حاسة بيه أو التعب، الإرهاق الصامت اللي أنتِ سميتِيه كده. فيعني أنتِ قد إيه عظيمة على فكرة، وبتقدّري اللي حواليكِ وكده، ده شيء واضح جدًا من كلامِك. ولكن أنا عايز أقول لِك، أنتِ بق طبعًا أنتِ لإن لبدنِك عليك آآ، آآ، ع عارفة أنتِ لمّا هترتاحي، هو هيعود عليهم بالنفع على فكرة يعني. هتقدري تواصلي دورِك كأُم، ودورِك كموظفة، ودورِك كزوجة. فلا بد يكون في في جزء من روتينِك كده ال اليومي المزدحم ده للاسترخاء. أنتِ إيه الحاجة اللي اللي بتحبي تعمليها وتشعري بيها بالاسترخاء، ويمكن أنتِ اللي مفتقداها دلوقتي؟ عايزة تعملي إيه عشان تحسّي آه.
بالضب بالضبط. هي عندك حق. أيوه. بُص، بصراحة يعني هاقول لك بس حاجة الأول، يعني أنت بتقول لي فعلًا ده هيعود عليهم بالنفع، إن أنا لمّا أنا أرتاح. أنت فعلًا عندك حق، لإن آآ، م من كتر ما أنا باكون تعبانة ومرهقة، ده بيعود عليهم فعلًا بضرر، إن أنا مثلًا ممكن أكون عصبية شوية، يعني وده مش طبيعتي مثلًا. فولادي أصلًا بيكونوا صغيّرين، فممكن أتعصب عليهم، ممكن أبقى مش قادرة أفر أفرح وأكون مبسوطة بالحاجة اللي معايّا بسبب م ما أنا مرهقة و ويعني مستنزفة. آآ، فهو دي فعلًا عندك حق، إن ال الإنسان يعني أنا محتاجة ده فعلًا، لإنه هيفرق معايا إن أنا أقدر أصلًا أكمل، آآ، الحاجة بالضبط، وت و وح وطبيعة تعاملي كمان معاهم. يعني الحاجة اللي هي ممكن تخلّيني شوية أحس إن أنا ارتحت أو فصلت، يمكن آآ، فكرة إن أنا بس أ أفضل كده في هدوء، ما أعملش أي حاجة، يعني دي حاجة أنا مفتقداها يمكن بقى لي سنين.
إمم. اهم. آه. إمم. ومعاهم طبعًا. إمم. اهم. يعني تقعُدي في بلكونة مثلًا، تشمي شوية هوا، تشربي لِك فنجال قهوة، تشربي حتى لو كوباية نعنا أي حاجة كده أ تو ص آه، تفصلي.
أ بالضبط، أي حاجة احس إن أنا ما باعملش حاجة. فكرة إن أنا ما باعملش حاجة، آه، أفصل من ما افكّرش ه مش دايمًا إحساس إن أنا متأخرة، أنا ملحقتش أعمل كذا، طب، يالّا بسرعة عشان ألحق كذا. ده لوحده مرهق يعني.
تفصلي، أيوه. إمم.